Alors, beaucoup de gens ont des, mmh, des odeurs, des goûts comme ça, heu, qui leur restent de depuis très longtemps, souvent et heu, on peut avoir certains plats qui évoquent immédiatement des souvenirs, ou une ambiance familiale, par exemple, heu, des choses qui qui donnent envie presque d'y d'y retourner des fois. Heu, quelle, heu, quelle nourriture, toi, comme ça, quel plat, heu, heu, tu aurais en tête qui t'a ramènerait un petit peu toujours à la maison?
Mmh. Bah en fait, heu, j'ai quelques souvenirs de plats, heu, qui, hem, bah, me rendent un petit peu nostalgique, en fait, mais, heu, bah, qu'on fait encore quand même aujourd'hui. Heu, bon, ce qu'il y a, c'est que, forcément, tout le monde n'est plus forcément là pour, heu, pour les manger avec nous. Mais, hem, je me rappelle qu'à la Toussaint, heu, mes parents, hem, faisaient, hem, un gigot d'agneau. Bon, enfin, aujourd'hui, je mange plus de viande, donc, heu, donc, heu, voi voilà, heu, j'ai <chuckles> j'ai évolué à ce niveau là. Mais, heu, quand quand j'étais petite, je me rappelle que j'aimais bien, enfin je me rappelle des des odeurs et c'é c'était le le plat de la Toussaint. C'était un gigot d'agneau avec, heu
Ouais. Ah d'accord. <laughs> Ah d'accord, <laughs> ça a un peu changé? Mmh mh. D'accord, donc c'était vraiment une habitude. Ouais tous les ans, à la Toussaint, vous aviez le le gigot d'agneau et c'était quelque chose que vous mangiez, heu, heu, juste en en famille ou juste, heu, en petite famille ou en grande grosse réunion?
Ouais. Heu, ouais, c'était bah En grande famille parce que, heu, ben, mes parents étaient, hem, en fait, ils étaient, heu, d'u d'une famille de de 6 enfants, heu, chacun. Heu, donc c'était, heu, eux les les plus jeunes les plus jeunes enfants et heu, donc à la Toussaint, bah, c'était, heu, après la tournée des cimetières, bah, voilà, heu, tout le monde revenait à la maison. Donc c'était vraiment, heu, la grande famille, si tu veux. Ouais, voilà et du coup, heu, bah, voilà, c'était le gigot d'agneau avec, heu, à chaque fois le, mmh
Ah d'accord. Mmh mh. D'accord, OK. Et ça se passait chez vous?